อืม กีด อัน ต่อเหมือน อืม
แล้ว แล้วนางเอกมาเจอกับพระเอกได้ไงอะคะ?
อืม เหมือนประมาณว่า 2 ตระกูล เนี้ยค่ะ เขาแบบ มีความ ยิ่ง ดิ่ง แล้วก็แบบ บ้านไม่ อยู่ ไกลมาก ค่ะ เหมือนเจอ กัน
อ๋อ ก็เจอกันเรื่อย ๆ
พี่ส ป แล้วล่ะ มี บทบาทเข้า ม มากขึ้น ที่เรา ก็เหมือนได้มาอยู่ใน ครัวหนึ่ง โตขึ้น อะ
อา
ก็มี สัญญากัน ว่า เออ จะ แต่งงาน กัน คือต้องบอกเลย ว่า ที่จะ แต่ง กับ
โอ้โฮ ก็คือชอบกันมาตั้งแต่เด็ก
เอก แต่คนที่ต้องแต่งงานกับพระ เอก ก็คือพี่สาว เอ๊ย น้อง สาวของ นางเอก
อ๋อ ด้วย ด้วยแบบสัญญาครอบครัว ไร งี้เปล่า?
แต่เหมือนนางเอกต้องแต่ง แทน
อา
เอก แต่งแทน ประมาณ นั้น
แต่กอด ก็ ก็เลยเหมือน จะแบบจะ จะมาแบบดูหวานชื่น รักกันตั้งแต่แรก ก็ดูจะไม่ได้ อะไรอย่างงี้
เป็น อา ไปอะ อือ เหมือน ต่าง ต่างรักกันก็จริงแต่ไม่สามารถ อืม ไม่ ไม่แสดงออกให้กันเห็นอะ คิดว่า เฮ้ย แบบ
ค่ะ
ความที่แบบ กด ความ กดดัน จากครอบครัว แล้วเหมือนสุดท้ายอะมัน เกิดเหตุที่แบบนางเอกก็ทนไม่ไหว แล้วก็เหมือนไปเอาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมาของ โจร แล้วก็เอามาแบบ ออม เอา พระเอก ทุกคืน แล้วระบายความรู้สึกในใจออก มา เรื่อย ๆ เรื่อยๆ จนความลับแบบออกมาเยอะมาก จน สุดท้ายแล้วอะค่ะ ทำ จับ ได้ว่า
อ๋อ อ๋อ อ้อ
คือนางเอกนี่ พูดได้จริง ๆ
เออ อ๋อ มัน มันก็เหมือนเป็นปมให้เราลุ้นมาตลอดเรื่อง ก็คือชอบ ชอบปม ชอบความรักด้วย แล้วก็ชอบ เส้นเรื่องที่มันต้องลุ้นมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ ใช่ประมาณ ปม <chuckles> ใช่ ใช่เลย เรารู้สึกว่า บางทีอะมันดู หนังเพื่อ คลายเครียดเนาะ โรแมน คอเมดี มัน ก็ดูอาจจะดี ส่วนตัวอะ รู้สึกว่า
อืม

อ๋อ แล้ว แล้วทำไมถึงชอบแนวนี้เป็นพิเศษอะคะ?
อือ คืออย่างหนึ่งเลย เป็นคนที่ชอบเรื่องแบบ <smacks lips> ไม่รู้
รัก ๆ ใคร่ ๆ อยู่แล้ว
เออ ต้องบอกเลยว่า คือก่อนหน้าเนี้ยชอบอ่านนิยายด้วย แล้วก็ชอบแบบเรื่องแบบ drama drama ที่แบบ ถึงขั้นแบบ โอ้ แบบจะใช้คำ ต้องเป็นเหมือน เหมือนเป็นความชอบอะ ที่แบบชอบมาก drama อย่าง อย่างเรื่อง
อ๋อ เขาเรียกอะไร? ที่พระเอกจะดูแบบ จะดูซมซานตอนจบ ๆ อะไรอย่างงี้หรือเปล่า?
ใช่ หรือว่าแบบ แบบประมาณว่า แบบ เฮ้ย ให้เราแบบได้ลุ้นอะว่า เฮ้ย มันเป็นยังไง เหมือน เหมือนหักมุม ที่ทำให้เราแบบมีความรู้สึกแบบ เหมือน อา อย่าง อย่าง เรื่อง โอ้โฮ ชอบเรื่องแบบเด็ดขาด ๆ อะ คือเรื่องที่ชอบเลยอะ ก็คือเรื่อง ไม่แน่ใจว่าคุณรู้จักหรือเปล่า?
ต้อง แบบ ค่ะ
ก็คือเรื่อง When the phone rings อา เราจะชอบแนวประมาณนั้น
ฮะ? นึกไม่ออกเลย เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอะคะ?
อา มันจะเป็นเหมือนประมาณว่า พระเอกกับนางเอกอะ เขาโดนบังคับให้แต่งงานกัน แต่จริง ๆ แล้วเหมือนทั้ง 2 คนน่ะ เป็น เหมือนชอบกันอยู่แล้ว แต่เขาแบบไม่กล้าที่จะแสดงออก ด้วยความที่แต่ละคนมีเหมือน อ่า ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่สามารถพูดความในใจ เหมือน อ่า ด้วยความที่เขาเหมือน
อ๋อ ว่า ว่าฉันชอบเธอออกมาได้ อะไรอย่างงี้
ใช่ ด้วยความที่เขาทั้ง 2 คน เหมือนมีปัญหาในครอบครัวตัวเองอยู่แล้วด้วย แล้วก็บวกกับโดนบังคับให้มาแต่งงานกันด้วยอะ ใช่ แล้วนางเอกอะเขาเหมือน แกล้งที่จะเป็นใบ้ เหมือนโดน บ ครอบครัวบังคับให้ใบ้อะ เพื่อที่จะให้ อ่า เรื่องมันแบบ
อ๋อ
โอ้โฮ ต้องใช้ คำ ใช่ มัน มัน
มัน drama เหมือนกับว่า ให้นางเอกดู ดูเป็นบุคคลที่ไม่ ไม่ดีพอ อะไรอย่างงี้หรือเปล่า?
อืม เหมือนประมาณว่า นางเอกอะ เป็นลูก ติดของแม่ แล้วแม่ของเขาอะค่ะ ไปแบบแต่งงานกับคนที่รวยมาก ๆ แล้วเสร็จ เขาเลิก เขาอะมีลูกกับ อ่า สามีใหม่ของเขา ใช่ไหมคะ แล้วเหมือนเขาไปเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ลูกของเขาอะค่ะ ลูกคนใหม่อะ ตาย แล้วนางเอกอะก็เลยเหมือน
อ๋อ ค่ะ อ๋อ
เหมือนแม่เขาไม่อยากให้เหมือน อ่า เขาเหมือนพยายามที่จะโทษ อ่า จะใช้คำว่า เหมือนโยนความผิดอะ แล้วแบบบังคับให้นางเอกอะ ใช่ เหมือนให้ใบ้ไปตลอดเลย อย่ามาพูด เพื่อที่จะให้เหมือนพ่อ พ่อเลี้ยงของนางเอกอะค่ะ สงสารเหมือนพมะ พยายามว่าแบบ เหมือน เหมือนเอาอะไรมาแลกกันน่ะ ความ ระหว่างความสูญเสียของ ลูกเขา แล้วก็ ให้ เหมือนแบบ สูญเสียไปด้วย แล้วเหมือนนางเอกอะ ก็แบบว่า อืม
มาให้นางเอกแทน อ๋อ อ๋อ ก็คือเหมือนกับว่า เหมือนกับว่า เฮ้ย ลูกฉันก็สูญเสียการพูดไปเหมือนกัน อะไรอย่างงี้
ใช่ เลย พยามให้แบบเอาอะไร มา แลกแล้วน่ะ ก็เลยเหมือนเป็นปมในใจมา ตั้ง ว่า เหมือนไม่มี ถูก เลย ตั้งแต่ ได้ มาอยู่ครอบครัวใหม่แล้ว อะค่ะ เหมือนเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนได้รับ
อืม อืม

อา แล้วนอก จากแนวเนี้ย มันมีแนวอื่นบ้างไหม? ที่ ที่ ที่เราชอบ อย่างแบบถ้าชอบเรื่อง ที่ลุ้นมาก ๆ แนวสืบสวนสอบสวน อย่างเงี้ย เราชอบเปล่าคะ?
อืม อืม โอ้โฮ จริง ๆ แล้ว สู่ ได้ อยู่
แต่ว่าไม่ได้ชอบเท่ากับการลุ้นในการ รักกันของคน 2 คน อย่างงี้เหรอ?
อะฮะ จริง ที่แบบ ด้วย หลัก หลักเลย ที่ มันทำให้เราเลือกดูซีรีส์แต่ละ แนว และเรื่องอะ เพราะว่า อ่า นักแสดงที่เขาแสดง อยู่ เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบ ถ้าเกิดว่า เราชอบคนเนี้ยอะ เอา ใช่ เราจะตามดูแบบเรื่องที่คน นี้แสดง หรือว่า บางเรื่องที่ มันเป็นกระ แส มาก ๆ แต่เราไม่ได้ อ่า ชอบคนนี้เท่าไรอะ เราจะไม่ดู เฮ้ย มันอาจจะเป็นเรื่องแบบแปลก ๆ หน่อย แต่เราเป็นแบบนั้นจริง ๆ
อืม ดูตามนักแสดง อืม เข้าใจ ๆ เหมือนกับว่า ก็มัน ยิ่งเป็นนักแสดงที่เราชอบ อย่างงี้ใช่ไหมคะ เราก็จะยิ่งอยาก ดูเรื่องนั้นมากไปใหญ่ ถูกไหม?
<chuckles> ช ชอบ อืม ใช่เลย ถึงแม้ว่าบางทีแนวมันอาจจะไปแบบ อีก แบบ หนึ่งเลย แต่ก็เหมือนแบบเป็นการเปิด ใจ ดูแนวอื่น ๆ ไปด้วย พร้อมกับศิลปิน ที่เราชอบ แล้วก็ อืม อีกแนวหนึ่งเลยที่ชอบดู ก็คือ อย่างที่คุณพูดมาเลยก็คือแนวแบบสืบ สวน สอบ สวนในโรงเรียนอะ
อา อ๋อ แต่มันจะเป็น setting ในโรงเรียน
แบบ ใช่ เหมือนประมาณแบบชีวิตวัยรุ่นในโรงเรียน ดา เหมือนเหตุ การณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเจอในวัยเรียน อะไรประมาณนั้น เรารู้สึกว่า อ่า
ทำ ทำไมรู้สึกว่า ต้องเป็น วัยเรียนน่ะค่ะ แบบวัยทำงาน อย่างงี้ ก็ไม่อินเท่า ใช่ไหม?
อืม ใช่ เรารู้สึกว่า วัยเรียนมันยังมีความแบบบางโมเมนต์ที่เขาดูแบบน่ารัก ๆ ดี เหมือน มันเป็นเหมือนความเครียดที่ อ่า ไม่ได้เครียดขนาดนั้น ด้วยความที่ อา เราทำงานด้วย เราไม่อยากแบบดูแนวที่มันดู drama ในแบบ ในการทำงานน่ะ เพราะว่าซีรีส์ เกาหลีอะ บางเรื่องเขาเหมือนเป็นการเอาจากเรื่องจริงเนาะมาทำเลย เรารู้สึกว่า บางทีอะ ใช่ ดูไปมันอาจจะเครียด แต่พอมันเป็นวัยเรียนน่ะ มันเหมือนแบบ เอ่อ
ค่ะ มันจริงเกิน <chuckles> อืม อะไรก็ได้มา มาแก้ตรงนั้น ก็จบไป อะไรงี้เปล่าคะ?
ใช่ เหมือนแบบปัญหามันไม่ได้มาจากการทำงานที่ เราต้อง เจอการทำงาน ทุกวันน่ะ เหมือนเป็นปัญหา อื่น ๆ ที่เข้ามา ที่แบบเราอาจจะไม่ได้เจอ หรือว่าแบบ คือ คือเหมือน ใช่
เออ เราเจอแล้ว ผ่านมาแล้ว เรารู้ว่า มันมีทางออก อะไรงี้
ใช่เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ โอ้โฮ ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องแบบ drama ในโรงเรียน แต่มันก็มีแบบบางจังหวะที่มันดูแบบ แหวกแนวไปเลย อันตรายไปเลย คืออาจจะชอบแบบ ด้วย อ่า อย่าง ท อย่างที่บอก คุณไปเลยว่า ชอบแบบการ คนนี้เป็น ล การแสดง แล้วคนเนี้ยเขาจะชอบแบบเล่นแนวโรงเรียนตลอด เลยด้วย ก็อาจจะชอบ มีส่วน ๆ
อา ค่ะ ก็เลย ก็เลยได้ดูแนว นี้ ชอบแนวนี้ไปโดยปริยาย
ช ใช่ ใช่เลย